Oo, kasi yon nga, gaya nga ng sinabi mo, 'di ba, hindi natin alam tumatanda na so, as much as possible gusto natin salu-salo habang nandito pa sila, oo.
Ah, hmm. Mhm, totoo yan. Ah, oo. Kahit walang okasyon, mhm. Yung.
Pero maganda yung sinabi mo, 'yon nga yung kahit walang okasyon, 'di ba, salo-salo pa rin.
Kung kaya, 'di ba? Oo, kung kaya.
Oo.
Kahit na kahit simpleng ano lang magkita-kita lang kayo, may mga dala lang kayo konting <sniffs> chichirya, biskwit o yan mga na kuwentuhan lang oo, hindi, hindi kailangan ng, um, ah, malaking handa. Ang mahalaga nagkita-kita kayo, nagkamustahan, ano nangyari sa inyo last week, last month, 'di ba? Kung sino may sakit, magkaalaman kayo, 'di ba, oh. Yung mapag-usapan yung problema ng pamilya, mm. Mhm, dumadating na 'yan, eh.
'Di ba? Hindi mo kailangan magarbo. Tama. Mm. Oo. <laughs> Ayan din yung mga sakit eh, 'no? Minsan do'n mo nalang na nalalaman 'pag nagsasalo-salo.
Hmm. 'Yon nga masakit eh 'no, hmm. Kumbaga nangyayari sa totoong buhay natin is nagkikita-ki kaya pala natin magkita-kita, kung bakit eh nagkikita-kita 'pag mayro'n lang alam mo yon, mayro'n ng nakahiga, 'di ba? Dala ng bulaklak, 'no? na Nakakalungkot isipin ano, nagkikita-kita tayo magkakamag-anak, "huy, kamusta? Akalain mo dito pa tayo magkikita sa burol, 'di ba?" Parang
Mm. Oo, tama. <laughs> Huli na, eh, 'no? Oo.

Eh, kung minsan 'di ba, ano pa 'yan mga 3 days, 4 days, eh, 'no, dahil long weekend bakasyon. Eh, suswel susulitin mo yung ano, mm. Ano ba 'yon 'yong nag ano kayo halimbawa, nagpupunta kayo sa sa 1 isang partikular na bahay gaya kami halimbawa Pasko sa bahay ng magulang namin. Eh, sa inyo papaano?
Kasi Ay oo. <chuckles> Pero masaya. Ayaw mag-outing eh 'no? Mm. Oo, gano'n din sa isang bahay, tapos do'n lahat magkikita-kita, ah.
Mm. Mm.
Kung sino man yung ano malaki bahay, para kasya. <chuckles> Di ba?
Parang <laughs> Oo, tapos 'yong pagkain paano 'yon?
Ano, parang potluck, kanya-kanyang dala.
Mm, me mga ambag-ambag, although may pagkain din naman do'n sigurado, di ba? Pero ambag-ambag pa rin? Mm, kahit papaano?
Oo. Oo, may ano din naman para tama. Para hindi tayo maubusan, di ba? <chuckles> Oo, tapos maganda yung may dala ka, di ba? Ang pangit naman kung ano, wala kang dala.
Mas masaya, oo. Mas masaya mas marami, no? Oo, totoo yan. Mm. Oo, o kaya siguro mas ma kami ginagawa namin usap-usap, ano dadalhin mo, ano dadalhin ko? Sige, parang kanya-kanya kayong toka. Mahirap 'yong magkapare-pareho kayong dala, eh. Oo, di ba? <sniffs> <chuckles>
Ayun. Oo, para hindi mag-doble. Tama. Oo, kailangan talaga pag-usapan.
Mm.
Mahirap naman puro dessert lang 'no, walang ano, wala tayong main course. Oo. <laughs>
<laughs> O kaya puro kanin 'yon puro kanin yung dala nyo. <laughs> <sniffs> <chuckles> May mga pagkakataon ba na ano na nahirapan ka din na, kung naisip mong baguhin 'yong tradisyon niyo, kung mayro'n man, ano ano kaya bakit, kung sakali? Kunyari lang may naisip
Yung madadali lang, no? <chuckles> Nganga. Hmm. Siguro, sa amin, medyo minsan kasi medyo ano ko bata-bata, tapos yung, maraming nakakatanda. Minsan pag Pasko gano'n. Parang gusto ko yung, may mga palaro.
Mm. Oo.

Mhm, yun ang ano naman kaibahan ng kultura 'di ba? Kumpara sa atin.
More on ano sila Thanks Giving. Mm, oo. Yung Pasko nila parang casual lang, eh, may pasok sa trabaho, 'di ba, oh. Tapos batian na Merry Christmas. parang gano'n lang. Hindi sila masyado
Oo. <laughs> Mm, hindi hindi talaga katulad sa atin, eh, 'no na
Mhm, mm. Iba, iba. Tsaka dito lasingan talaga, eh.
Wala pa ring tatalo sa ano, ayan.
Lasingan, eh, yun ang tradisyon na hindi nawawala, eh, 'no?
Happy-happy. Oo. Tas tuloy-tuloy na yan 'no habang ano hanggang bagong taon, oo.
Mm, hanggang New Year na yun. Oo. Eh, gaya nung sa lugar na kinalakihan namin. Dirediretso Pasko, celebration magkadikit lang isang linggo. 'Di ba New Year. Pamula New Year dahil 2 weeks ng kapagitan piyesta na. Oo 'di tuloy-tuloy ang haba ng, dahilan para uminom maglasingan.
Mm. Ayun. O 'Di ba, bakasyon na yun buong 10 weeks 'di ba? <laughs>
Iyon. bakasyon, bakasyon talaga. Ay sinong kultura natin tradisyon na, ah, mahirap ng alisin 'no sana nga matuloy, maingatan at tuloy-tuloy maipamana yung tradisyon na.
Oo. 'Di na. 'Di na mawawala 'yan.
Mm. <sniffs> sabagay.
O sana nga kahit na mahirap yung panahon ngayon 'no. Sana hindi pa rin mawala.
Mm. Oo sana ma maingatan 'yong tradisyon at, ah, ayun dahil diyan, eh, ah, maraming salamat, ah, sa oras mo.
Wait. Maraming salamat din. Nag-enjoy ako sa usapan natin.
Oo. Oo, ako din gano'n din ako, mm. Pagka hanggang sa ulitin maraming salamat at, ah, ingat at ta paalam, paalam.
Sige sa ulitin. O sige.